Olha, cara, eu tô assim com um certo problema que eu gostaria de partilhar com você, e se você tivesse um conselho pra me dar pra eu dar, né, contornar essa situação, eu até agradeceria muito, porque eu tô mesmo precisando.
Claro, sou todo ouvidos, pode me falar.
Então, hã, basicamente, eu tô tendo certo problema, assim, pra encontrar, pra ter tempo pra fazer os meus hobbies, sabe, porque eu trabalho muito, eu trabalho mais ou menos para aí entre 8 a 9 horas por dia. Também tenho ali os meus estudos, né, que tomam mais ou menos umas 2, 3 horas por dia também. E eu não tô, assim, achando um tempo legal pra pra tá fazendo os meus hobbies, porque sempre quando eu termino de de fazer as minhas tarefas do dia, já tá de noite, já tá perto da hora de eu dormir, então acabo não por não fazer. E eu necessito, preciso de fazer algum hobby, algum lazer pra espairecer a cabeça e tudo mais, mas tá mesmo muito difícil assim de de conseguir fazer isso. E olha que eu ainda tenho um horário de trabalho flexível, eu mesmo posso fazer as minhas horas, né, posso ali organizar isso direitinho, mas não não tô conseguindo. E eu gostaria assim, se você tiver alguma dica pra me dar, pra eu conseguir relaxar um pouco, eu ficaria muito grato.
Uhum. Uhum. Tá, me conta me conta a sua rotina normal durante a semana, como é que é?
En então, eu levanto às 7h00, vou fazer o meu café da manhã, como, tomo meu banho e vou pr direto pra academia, né. Volto da academia, hã, mais ou menos em torno de 11h00, 11h30, começo a trabalhar, né, trabalho ali mais ou menos umas 4, 5 horas, depois faço uma pausa para os estudos. Estudo também entre 2 horas e meia, 3 horas e depois retorno pra finalizar, hã, o meu trabalho. Só que quando já já vejo, já são quase, né, 22h30, perto da hora de eu dormir, o tempo que eu tenho é só pra ficar na cama vendo vídeo no TikTok ou no YouTube e pra ir dormir. Mas só que eu não quero fazer, hã, disso o vídeos de TikTok e tá no celular como um hobby, porque eu não acho isso legal pra espairecer a mente, sabe. Então eu tô com esse problema aí.
Uhum. Uhum. Tá, é. Quanto tempo você você passa vendo esses vídeos no TikTok, coisa e tal, Instagram?
Fico mais ou menos entre 1 hora, 1 hora e meia, gasto ali esse esse tempinho na nas redes sociais ali.
Bom, acho que 1 hora, 1 hora e meia, tendo em vista a tua rotina, eh, bem cheia, seria perfeito pra encaixar um hobby, ao invés do ao invés de ficar vendo vídeo no TikTok ou coisa parecida. Você tem al em mente, alguma coisa que você gostaria de fazer? Aprender uma língua? Não sei, eh, ler um livro? O que que você se imagina fazendo a partir do momento que você tenha tempo?
Eu gosto muito de andar. Andar pra mim é a coisa mais prazerosa que tem. Seja fazendo uma trilha, né, seja dando uma volta no parque, andando à toa sem rumo. Gosto muito de andar. Também gosto muito de ler, né. Hã, gosto de gastar esse tempo ali, hã, gastando a mente, fazendo a energia do corpo sumir um pouco, né, pra chegar na cama e só deitar e dormir.
Uhum. Olha, eh, eu te sugeriria, eh, uma 1ª sugestão que eu teria, eh, você dar essa caminhada, só que talvez, hã, de manhã, eh, antes a-antes você disse que você tem flexibilidade com com o seu trabalho.
Tenho. Exato, tenho sim.
E encaixar essa caminhada, retirar o tempo do do TikTok, encaixar essa caminhada, porque aí quando você te e aí você compensa o seu trabalho. Por exemplo, você terminaria mais próximo, eh, da hora de dormir e você já teria, enfim, tido essa parte de lazer no meio do dia. A não ser que você tenha alguma preferência sobre em relação à hora do dia que você gostaria te de ter esse hobby. Eh
Hã. Realmente, hã, fazer esse hobby, fazer essas caminhadas de manhã ou até mesmo de tarde seria o mais adequado pra m pra mim, porque como eu gosto de andar no meio do mato, gosto de fazer trilha e tudo mais, hã, estando claro, estando visível, né, o o ambiente seria mais Aham.
É, foi por isso que eu que eu trouxe, né. Porque de noite já é menos agradável, mais frio, e por isso que eu que eu te sugeri du durante o no período do dia, mas também pode ser de noite, porque às vezes, enfim, você terminou seu trabalho e dá uma caminhada, e caminhada te impediria, né, de de de ficar no celular. Também pode ser uma boa coisa antes de dormir, não é um não é uma coisa pesada, po poderia ajudar com o sono.
Exato. Aham. Sim, sim, total. E e realmente essa cena de ajudar no sono seria extremamente bom pra mim, porque eu tenho sentido que eu não tenho dormido, assim, tão bem, né. Consigo ali dormir as minhas 8 horas, normal, mas eu sinto que eu não tenho tido aquele sono REM, sabe, aquele sono que revigora, que deixa a gente no dia seguinte bem. Então realmente não não tenho ti tenho tido esse esse tipo de sono, porque eu tenho dedicado meu tempo todo quase ao trabalho e aos estudos. Não não tenho tendo tipo, eh, não tenho tendo tempo pra pra cansar o corpo direito como deve de ser, pra conseguir dormir assim, tranquilamente, realmente.
Uhum. É, é o que você falou faz toda a diferença, porque, assim, mais do que horas, eh, dormidas, a qualidade do sono é importante. E, assim, eu te sugeriria de de tentar identificar os problemas que afetam essa qualidade do sono, porque você disse que você, eh, dorme 8 horas, mas ainda assim, acorda cansado. E se você, eh, descobrisse aí a raiz do seu problema e conseguir se acordar, eh, mais, eh, revigorado, você poderia inclusive diminuir, eh, digamos assim, 1 hora, eh, de sono pra 7. Que saiu um estudo muito, muito recente, eh, falando que essa necessidade de 8 horas ela é um mito e que o que importa é a qualidade e que na verdade, o ideal o ideal mesmo, seriam 7 horas de sono. E e mas como a gente tem, eh, digamos assim, esse mito, é quase que uma lenda urbana, né, de que a gente tem que dormir 8 horas, a gente se cobre se se cobra isso e enfim, a gente perde, de certa forma aí, 1 hora, digamos assim, já que 7 seria o ideal, que a gente poderia tá se dedicando a outra coisa. E a gente ainda se sente culpado, porque às vezes a gente dormiu 7 horas, teoricamente dormiu o que deveria ser necessário, pelo menos de acordo com a ciência, e a gente fica pensando: "Ah, eu precisava de mais 1 hora.", e a gente se s meio que se cansa, eh, só por por pensar que a gente deveria ter dormido mais.
Aham. Sim. Aham. Não, isso faz todo sentido mesmo. Eu me culpo bastante por por não ter dormido direito ou então por não ter feito as minhas coisas, eu tenho esse costume de de me culpar muito por não conseguir fazer as coisas que eu quero, né. E essa coisa do da da 7 horas, do mito, é é igual a àquela cena de que dizem que tem que comer de 3 em 3 horas e tudo mais, que era obrigado a ser assim, e a acredito muito nisso. E olha, hã, eu também ouvi dizer que ficar no celular, hã, antes de dormir, ah, acaba atrapalhando também o sono e eu tenho ficado basicamente quase todos os dias da da minha semana no celular ali enquanto eu tô me preparando pra dormir. Isso é verdade mesmo? Será que isso ava atrapalha minha qualidade de sono?
Exato. Sim, as luzes do do do celular, de tela em geral, e o celular, enfim, como você tá olhando ali a alguns centímetros, eh, de você, elas podem influenciar e inclusive na produção de de melatonina e coisa e tal, que são, eh, ali os gatilhos para o sono. Então, s um dia que você não conseguir de jeito nenhum, eh, se desvincular do celular, eu sugeriria que ao menos você botasse aquele filtro de luz azul que todos os celulares têm, quando você baixa ali a a aba principal, eh, do menu, você põe esse filtro e já diminui um pouco os impactos dessas luzes do celular, que realmente elas elas inibem certas, eh, produções hormonais que te fazem sentir sono.
Hum. Aham. Claro, e e realmente tem me atrapalhado muito. Eu vou inclusive fazer isso mesmo, vou baixar esse filtro pra pra poder, né, reduzir esses impactos que que tem na verdade, eu vou até parar de de mexer no celular de noite antes de dormir, porque eu preciso mesmo ter essa essa qualidade de sono. Então, hã, em relação ao
É, esse seria o ideal mesmo. Esse seria o ideal.
isso, em relação ao trabalho mesmo, hã, você me indica mesmo fazer aquilo, né. Dividir, se calhar, o o trabalho ali em blocos, em em tempos, e usar aquele espaço que que eu deixei pra fazer um um hobby, né. Pra sair na rua, pra ver falar com gente, né, ver pessoas, aliviar um pouco a cabeça. Hã, então isso seria o mais indicado nesse momento pra mim, né.
Com certeza. Eu acho que pela rotina que você me descreveu, eh, cortar esse uso do celular, eh, seria a melhor coisa. É onde você pode otimizar o seu tempo. Outra opção, aí eu não sei, porque isso é muito pessoal também, você me falou que você acorda às 7:00 toma um café e vai pra academia e volta às 11:00. Ou seja, você passa um tempo significativo na academia, né.
Isso. Significativo. Faço sim, porque eu faço crossfit e faço, hã, a musculação ao mesmo tempo. Então eu gasto ali bastante tempo na no no âmbito ali da academia, no ambiente da academia. Tenho, hã, passado bastante gastado bastante tempo lá, inclusive.
Hum. É, isso seria seria outra opção de corte, você poderia diminuir um pouco o volume de exercício na academia, eh, pra fazer algum outro hobby, porque academia também é hobby, né, mas academia, te a gente tem uma necessidade também, é de saúde, enfim, faz a gente se sentir bem. É, mas aí, por isso que eu trago fica muito a critério pessoal, porque o a o seu volume de exercício é um pouco acima da média, né, então talvez, seria uma forma de otimizar o seu tempo e achar tempo para um para um hobby, seria diminuir o tempo de academia, mas entre academia e TikTok, <chuckles> assim, é preferível cortar o TikTok. <chuckles>
Uhum. <laughs> É claro, sem sombra de dúvidas, entre escolher um e outro, eu, realmente, preciso mesmo cortar o TikTok. Mas, realmente, eu acho que eu vou fazer isso sim. O TikTok, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que eu vou fazer a partir de hoje, já já não vou mexer no TikTok antes de dormir e academia, eu posso, hã, até ir para o crossfit, eu posso ir, tipo, umas 2 ou 3 vezes na semana, em vez de todos os dias, e deixar a academia para os todos os dias, se calhar, realmente sobra aí mais tempo pra eu tá, né, fazendo hobby, achar um hobby que eu goste, pra tá fazendo alguma coisa legal na nesse dia. Mas olha, foi, assim, incrivelmente bom falar com você, muito obrigado por tirar esse tempo pra me ouvir, pra me dar essas dicas, foi extremamente valiosa, eu vou começar a aplicar hoje mesmo, muito obrigado por falar comigo e foi um prazer. Gostei muito de falar com você.
Uhum. Olha, o prazer foi meu, fico feliz em ter ajudado.